Oy, alam mo ba, 'no, makwento ko lang sa'yo, may pangyayari na hindi ko alam kung nakakatawa ba o normal pa ba, 'no. May pangyayari kasi sa akin na minsan, alam mo 'yon, na meron akong bagay na halimbawa, ipapatong ko sa table. So ngayon, mauubos na yung oras ko kahahanap.
Hmm.
Hanap ako nang hanap niyan, kung saan ko siya naipatong. Sa madaling salita, parang alam mo 'yon, 'yoong nakakalimot na 'ko. Kumbaga napakadali ko nang malimutan 'yong mga bagay-bagay na kung saan ko nailagay. Pero may time naman na kapagka nakita ko na 'yoong isang lugar na pinaglagyan ko, 'tsaka ko naman siya maaalala. Mayro'n pa ngang pagkakataon na na nakakatawa. Kumbaga kahit ako sa sarili ko natawa ako na may tumawag sa 'kin. So siyempre dinampot ko 'yong cellphone ko, kausap kong ganiyan. So habang nagkukuwento siyang ganiyan, iniisip ko nasaan 'yong cellphone ko? Parang alam mo 'yon, 'di ba? Para akong ano, para akong eng-eng, maghahanap ako nang hanap, ikot ako nang ikot. Dahil ngayon, ang sabi ng anak ko sa 'kin, "Uy, Ma, ano ka ba? Ayan na, may kausap ka, ah." Sabi ko, "Ay, God, 'no ba 'yan?" Sabi ko, "Gano'n na ba kating hindi 'yong pagkaulianin ko para malimutan ko 'yong gano'ng bagay na parang ako natatawa ko, pero para kasing hindi na normal." Kumbaga, kagaya noon, halimbawa, oo, may event 'yong anak ko sa school. Kung hindi ako mag-a-alarm, malilimutan ko din 'yong oras. Pero kapagka naman nag-alarm ako, 'yan mararam ma-anohan ko naman 'yan, makaka-attend ako sa meeting, kung ano man 'yong event na mayro'n sa anak ko. Pero kung talagang, ano, ah, pababayaan ko lang na i i-aano ko lang sa isipan ko 'yong oras na may pupuntahan ako, naku, malilimutan ko pa rin talaga 'yan. So sa tingin mo, ano kayang pupuwede kong gawin o ano kayang paraan na puwede kong, ah, gawin para alam mo 'yon, 'yong mabawas-bawasan naman 'yong mga ano ko, 'yong mga pagkaulianin ko ba, mga gano'ng bagay?
Mhm. Mm. Hmm. Ah. Oo, alam mo naunawaan kita 'no, naintindihan ko talaga na talagang may mga pagkakataon talaga, lalo na kung nagkaka-edad na. Na nangyayari 'yong ganiyan nap na pagiging makakalimutin na talaga, 'di ba, lalo na kung may mga pinagdaanan kang medical katulad no'ng sinasabi nila dati kapag ikaw daw ay nag undergo ng anestesya, nagiging mas makakalimutin ka na. Pero 'to gusto ko lang sanang, ano, malaman sa 'yo kasi nabanggit mo nga na talagang may mga bagay-bagay ka nang marami na ka nang nakakalimutan, eh, ano ba 'yong mga ka ano, gamit na kalimitan or kadalasan mong nawawala? Personal bang gamit 'yan? Or 'pag nasa trabaho ka ba? Or sa bahay?
Naku, personal na gamit. Mm, personal na gamit talaga. Grabe.
Hmm, saan ba madalas nangyayari 'yan? Sa bahay ba or sa trabaho 'pag nasa labas ka, ganiyan?
Minsan sa bahay, minsan sa trabaho, minsan pa nga may pangyayari na alam mo 'yon, 'yong may kausap ako na kapitbahay, dala ko 'yong cellphone ko. 'Pagka 'yong pumasok na ako sa loob ng bahay ko, aba, iisipin ko, "Nasaan 'yong cellphone ko, saan ko ipinatong?" Oo, may mga pagkakataon na ganun talaga, sabi ko, "Ang lala na."
Hmm. <chuckles> Kaya nga, pero ano, eh, ah, ano bang klaseng bagay 'yong na kalimitang nagagam nawawala mo? Ano ba, cellphone ba 'yan? Personal na gamit katulad ng, halimbawa 'yong wallet mo, susi, ganiyan? Mga maliliit na bagay or halimbawa naman sa trabaho, ah, kalamitan ba na ng mga nakakalimutan mo, mga task ba na nakakalimutan mo? Or kalimitan mas b ano, mga bagay talaga 'yong nawawala mo?
Naku, mga bagay. Ah, kalimitan din minsan 'yang, ano, 'yang sa trabaho ko, ah, 'yong may mga deadline ako na dapat na ipasa na, sa mga paperworks ko, 'yong mga filing ko. 'Yan, hindi ko alam kung saan ko minsan hindi ko nga alam kung saan ko nai-save, eh. Oo, totoo 'yan. Nangyayari talaga 'yan. Minsan nga sinasabi ng, ano, ng ka-officemate ko, "ano ba 'yan? Kumbaga, eh, ano 'yan, ah, sign of aging na 'yan," mga gano'n bang sinasabi sa 'kin. Pero kasi minsan oo, minsan 'yong biro nila parang napapaisip na rin ako na 'yon nga, kagaya kong no'ng napalagi akong sinasabi, palagi kong iniisip na normal pa ba 'to? Kumbaga, siguro iniisip ko, ito ba is dahilan sa pagka-CS ko ng tatlong tatlong CS kasi ako, eh. Oo, kumbaga parang sabi ko, hindi ko naman mina-mindset 'yon kasi 'yong iba sinasabi, "Nasa mindset lang 'yan. Ah, huwag mong isipin na ikaw, eh, ganito, ganyan." Kumbaga, hindi, hindi ko na oo. Hindi ko naman sinasadya talaga, kasi may pagkakataon talaga na minsan nga 'yong relo ko maiiwan ko sa CR, kapagka nag-CR 'yong katrabaho ko, ma ito na siya, dala-dala, papunta sa akin. Sabi ko, "Ah, naiwan ko ba 'to? Saan ko 'to banda iniwan?" Tatanungin ko pa siya.
Oo. Hmm. Oo. Oo. Ah. Ayun. Sabagay. Hmm. 'Yun nga, pero et 'pag ano, 'pag halimbawa, ya ayan na na may hinahanap ka na bagay. Ano yung una mong ginagawa para hanapin 'yun?
Naku, ganito matatawa ka pa sa akin, oo matatawa ka pa sa akin. Yung mga bagay na ano halimbawa naiwan ko yung relo 'no?
Dib ang tanong ko noon. Oh, sige. Hmm.
Tatanungin ko pa yan, magte-text pa ako sa bahay. "Hindi ko ba naiwan yung relo ko diyan? Tignan niyo nga diyan." So siyempre yung mga bata maghahanap naman. "Wala po, wala." Eh, 'di ngayon yung mga ka-officemate ko naman, "Hindi niyo ba napansin yung relo ko?" Eh, 'di ngayon pupunta ko minsan alam mo may pagkakataong pa talaga na alam mo yung, yung time na pagpunta mo ng CR no? Oo, sabi ko, "Ay, nandidito pala." Sabi ko. Ngayon, yung isip ko babalikan ko kung paano nangyari kumbaga sisimulan ko na. "Saan ba paano ko ba 'to naiwan dito?" Parang gano'n 'yong magsasalita ka sa isip mo. 'Di ba, ang lala?
Oo. pero siguro ano 'no ah, madalas ba nangyayari sa'yo 'yun? Kasi ito 'no, bas base sa mga nabanggit mo or naikuwento mo na kalimitan talaga ng nawawala sa'yo, mga kagamitan na talaga at nabanggit mo rin naman yung tungkol nga do'n sa, medikal nga talaga na na CS ka nga 3 beses pa 'di ba? Pero siguro maipapayo ko lang din yung minsan, kapag lalo na yung mga ba gamit na nawawala mo. Para maging madali sa'yo yung paghahanap or maka hindi ka, makaiwas ka sa pagka wala ng mga gamit mo. Parang gawin mong habit yung kung saan mo kinuha yung isang bagay, do'n mo rin siya ibabalik. Para maging normal na na alam mo kung ang isang bahay bagay na 'to, eh, palaging nandito sa lugar na 'to at kapag nawala na talaga siya do'n, do'n ka na maghahanap talaga. Kaya naman, halibawa may ginamit kang suklay, 'di ba? Balik mo kaagad siya kung saan mo kinuha yung suklay kung, kung sa tapat ba ng, ah, salaminan yan ganyan or mayro'n kayong talagang lagayan. Kung pagkatapos mong gamitin, eh, balik mo na kaagad siya do'n para siguradong do'n mo lang siya hahanapin. Kasi may mga pagkakataon kasi nalangyayari sa atin 'yun, eh, 'di ba, na pagkagamit, eh, minsan kung saan-saan lang pinapatong nakakalimutan tuloy at hindi na makita. Hmm.
Oo, naku gan'yan ako, gan'yan na gan'yan ako. Kung saan ko na lang talaga maipatong, kaya oo may pagkakataon pa nga na halimbawa 'di ba, sa school kailangan yung mga birth certificate. 'Yan, gan'yan. 'Yong mga pagkakataon na, nailagay ko naman siya sa brown envelope, parang tatanungin ko na naman 'yong sarili ko, "Saan ko ba nilagay 'yon?" Mga gano'n.
Mm. Oo, at saka alam mo 'no, 'yon nga 'no, dahil nga sa talagang kalimitan talaga ng mga nawawala sa'yo, 'yong mga bagay-bagay talaga nakakalimutan mo kung saan mo naipapalagay. Mainam din na gawin mo para siguro, hindi maging magulo yung halimbawa may pinaglalagyan kang mga halimbawa 'no, ah, mag declutter ka, mag-ayos ka at least siguro mga 5 minuto kada araw, sikapin mong malinis yung isang lugar para naman magmukha siyang, ah, naka-ano, naka-organize para hindi yung sama-sama yung mga gamit do'n. Para 'pag may ginamit kang isang bagay, alam mo rin kung saan nga siya ibabalik kaagad, kasi alam mo na kung saan pwesto 'no. Halimbawa kung pang mga damitan ganyan or halimbawa pang mga hygiene gan'yan or mga pang kusina na gamit parang naka-organize na siya para alam mo, kung saan nakakapwesto yung mga gamit na 'yun. Kaya naman para 'pag ginamit mo na siya alam mo din kung saan siya ibabalik siya kasi gano'n nga, eh, parang magandang ipagpatuloy na habit, eh, kung saan mo kinuha yung gamit na yun ibalik mo doon para alam mo kung saan hahanapin. So kung sama-sama sama yung mga gamit mo magulog so, sobrang tambak-tambak, ang hirap maghagilap ng gamit, 'di ba? So, mainam na gano'n.
Pero alam mo 'no oo, sa totoo lang, ah, sa lahat ng mga sinabi mo 'no, parang magandang idea 'yan, eh, yung i-organize ko bawat ano, kumbaga minsan kasi, eh, pumapasok na 'yan sa isip ko eh, yung i-organize ko yung mga bagay-bagay na na kagaya ng mga relo ko, ah, yang singsing, yung mga ganyang bagay. 'Baga, eh, parang magandang idea 'yan 'no, oh susubukan ko nga 'yan. <chuckles>
Hmm. Hmm. Oh, isang bagay pa na gusto ko ring ibi ano, 'no, ibahagi sa 'yo bilang payo din para naman mas maging organized 'yong iyong mga bagay-bagay sa bahay na hindi mo nakakalimutan at nawawala, eh, 'yong pagle-label or paglalagay ng mga malilinaw na mga container. Kasi minsan may mga container tayo pinaglalagyan sa bahay na hindi natin nakikita, mayro'n pang mga nagsisisik sa loob na hindi natin namamalayan. Naipatong mo or nailagay mo sa loob, kaya ang hirap tuloy hanapin. So siguro mainam din 'yong gano'n na magle-label ka ng mga lagayan para sa halimbawa, lagayan para sa mga abubot mo ganiyan o kaya pang sa mga lagayan para sa mga buhok mo, gano'n. Tapos maging ano siya 'yong nakikita 'yong loob para naman may mga nasisiksik na bagay, naaalis mo kaagad siya at na-o-organize mo ng maayos. So 'yon karagdagang ano lang din, payo din na makababa maaring makatulong pa lalo na sa mga maliliit na bagay na nawawala mo.
Pero alam mo, ha, magandang ano 'yan, magandang paraan. Oh, natuwa ako diyan lalo 'yan sa ano, sa pagle-labeling na 'yan. Ah, kumbaga, eh, pwede ko siyang, eh, ano, eh, gamitin. Ah, kagaya nga noon, 'yoong mga birth certificate ng mga bata, siguro uunahin ko doon. Kasi mahalagang documents 'yon, eh. Kumbaga, eh, hindi ko alam kung saan ko sila oo, kung saan ko siya isisingit. So, siguro bawat envelope lalagyan ko na lang ng pangalan nila para bubukod-bukodin ko na lang para 'pagka naghahanap sila, kahit mismong sila, kahit hindi na ako, eh, alam nila kung saan nila kukuhanin 'yong mga documents nila, 'no? Sa totoo lang, oo, ma magandang idea 'yang binigay mo sa akin na 'yan. Naku, maraming salamat talaga at kahit paano, eh, naibigay mo sa akin 'yong mga simpleng idea na pupuwede kong gawin at i-adapt. Na kagaya nga ng sinasabi ko sa'yo na naiinis nga ako dahil nga masyado na akong sobrang makakalimutin. So talagang hindi ko alam kung paano ko siya i-o-organize, eh, pero napakaganda talaga ng ideyang ibinigay mo sa akin. Sa totoo lang, nakakatuwa. Maraming salamat talaga sa'yo.
Hmm. Tama. Oo. Hmm. O Ayan, alam mo natutuwa din ako na na-appreciate mo or tinanggap mo 'yong mga payong ibinahagi ko sa 'yo. Nawa'y itong mga payo na 'to, eh, masundan mo ng maayos at magamit mo talaga at na talagang makatulong sa'yo sa mga pag-aayos mo ng gamit, pagde-declutter mo, tsaka 'yong makatulong para mas madali mong mahanap 'yong mga bagay-bagay na na kalimitan mong nawawala, 'no? Lalo na 'yong mga maliliit na bagay na mas mahirap hanapin sa bahay. 'Tsaka 'yun nga 'yong pag-o-organize ng mga ano mo, 'no, mga dokumento, importante kasi talaga yan. So salamat sa oras mo din at paalam.